Hele sokak lezzetlerine gidiyorsan, yani, o gittiğin sokak lezzetlerinde acaba ne geliyor onu bilmiyorsun. Eee, ben zaten artık şu teknoloji ve sosyal medya çok sağ olsun, o sokak lezzetlerini kesinlikle bıraktım. Eee, hiç önünden bile geçmek istemiyorum. Sadece gidiyorsam güzel 1-2 restorana gideyim. Orada ben yemeğimi yiyeyim. Sonrasında iş bitsin modundayım.
Tabii, onun da bir etkisi var. Aynen. <chuckles> Anladım. He. Evet. Ya, bir de evde yemek yapmak daha sağlıklı değil mi ya genelde?
%100, Yüzde yüz
Yani, dışarıda yemek, hani, şu hayır şundan bahsediyorum, mesela çok iyi kaliteli bir restorana gittiğinde bile aynı durumdan bahsediyoruz. Sonuçta orada 1000 insana yemek pişiriliyor bir mutfakta. Eee, ama kendi evinde yaptığın, eee, yemeğin sağlıklı olması çok daha yüksek ihtimal ve, eee, besin değerini bile etkiliyor, yani, senin için ne kadar etkisi olup olmadığının ama dışarıda döner falan yiyorsun soslu moslu içinde bilmem ne var. 300 kişi yemek yedi orada vs. yani çok farklı bir durum.
Hı hı. Evet, ya, b Kesinlikle. Hı hı. E, bir de şöyle. Tabii ki bir de şöyle düşün. Emm. Aynen, kesinlikle katılıyorum. Bir de restoranlarda, hani, biz hep şunu göz ardı ediyoruz. Bu adamlar sanki bedava aşevi gibi yemek dağıtıyormuş gibi düşünüyoruz ama onlar bir kâr amacı güden kuruluşlar. Yani, sana o yemeği sunarken adam oradan para kazanmaya çalışıyor. Bazen para kazanırken de her şeyi yapmak mübahtır deyip, eee, bu işin döngüsünü kaçıranlar oluyor. Sen ne yediğini bilmiyorsun mesela. O yüzden evde yemek yaptığında, yani, kendine kötü yemek ya da kendine sağlıksız ya da kendine ne bileyim çok kötü kalitede bir yemek yapar mısın? Kendine bu işkenceyi yapmaz bir insan.
Evet. Tabii ki. Tabii ki, aynen. Evet. Tabii. Tabii. Tabii. Tabii, o da çok sıkıntı. Yani, yapmazsın tabii ki. Hatta özene bözene yaparsın, yani.
O yüzden ne oluyor? Evde daha sağlıklı. Aynen. Aynen, aynen öyle. Böyle süslersin.
Daha kötü olsa bile. Aynen, aynen ama genelde şunu yapıyorum, ya, ben evde yemek yaparken gerçekten estetiğine de, eee, önem veriyorum. Eee, keyifli bir yemek olmasına da önem veriyorum. Yani, eee, hızlı besin dolu olsun ve hemen bitireyim dediğim çok oluyor ama onda bile böyle dikkat ediyorum. Güzel görünsün, güzel, eee, tadı olsun. Yani, çünkü bıkmak istemiyorum. Zaten çok yemek yemeye çalışıyorum. Hani, kilo almaya çalışıyorum bu aralar. Bayağı zayıf biriydim, uzun zaman önce, eee. Ve günde bir sürü farklı öğün yiyince insan bıkıyor gerçekten. O yüzden lezzetli olması gerekiyor. İştah açıcı olması gerekiyor. Güzel olması gerekiyor. Eee, onu da becermek kolay değil ama her gün, her gün dışarıda yemekte benim tarzım değil, yani.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Mesela, benim

Benim de değil, benim de. Kesinlikle değil. Yani, bıraksalar yer miyim, buna alışır mıyım? Yerim, alışırım. Ama o alışkanlığı kazanmamaya çalışıyorum. Kilo almak dedin?
Hı hı. Evet, evet sıkıntı. Yo, de Avrupa'da ve Amerika'da değil ama, Türkiye'deyken, evet, %100. Her zaman öyleydi. <chuckles> Evet.
Hı hı. <chuckles> Tü Türkiye'de ben de katılıyorum. Türkiye'de, eee, dışarıda güzel şeyler, çok güzel şeyler yenebiliyor. Tatlısından tut da, normal restoranın
Çok güzel şey. Ne yazık ki, ne yazık ki. Her zaman sağlıklı bile değil dediğin gibi ama, yine de evet.
Aynen, evet. Katılıyorum sana. Eee, mesela sen kilo almaya çalışıyorum, dedin. Benim arkadaşlarım vardı, işte, onlar spora gidiyorlardı. Sporda, eee, her gün bir insan pilav, tavuk göğsü yiyebilir mi ya? Spordan sonra her gün pilav ve tavuk göğsü, yani, tamam da bıkarsın, kusarsın artık o pilavdan.
Evet. Ha. Evet. Evet. Beni benim küçük kardeşim öyle, ya, ben, yani, bilmiyorum. Ben yapamıyorum ya. Gerçekten yapamıyorum. Yani, olmuyor. Iıı, çeşitlendirme çeşitlendirmek zorundayım. Bir ara uzun süre böyle hep şey yapıyordum, böyle, eee, tavuk dürüm falan yapıyordum evde.
<chuckles> Sanırım ben de yapamazdım, yani. Denemedim ama.

Hı hı. Sonra sıkıldın mı?
Bakıyordum gerçekten. Aynen bayağı, çünkü çok şey, çok avantajlı bir yemek. Hızlı yapıyorum, besin dolu, proteini yüksek ve lezzetli ama o kadar yaptım ki yiyemiyordum. Bazen bakıyordum böyle tabağı 30, böyle 15 dakika birbirimize bakıyorduk. Başlayamıyordum yemeye çünkü çok yedim, yani, çok fazla yedim ama kardeşim öyle değil. Her gün pilav tavuk.
Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. <chuckles> Bu sefer çok yiyince de insan gerçekten tiksiniyor, yani, kardeşini tebrik etmek lazım. Ben de aynı şeyleri yemezdim. Ben mesela bir yemeği 3. gün yiyince artık şey oluyorum yani, yeter bu sefer de çok yapmışım bu yemeği. Mesela yemek israf etmek bize, eee, okulda öğretilirken ilk öğretilen şey yemeği israf etme yaptığın yemeği çöpe atma. Çünkü aşçılığın temel kurallarından 1 tanesi budur. Ama işte artık
Aynen. Aynen. Evet. Aynen. Aynen. Kesinlikle. Aynen. Aynen. Kesinlikle. Hatta yemeği kullanmak falan var değil mi? Yani, tekrar kullanıyorsun farklı bir şeyde falan.
Kesinlikle. mesela mercimek çorbası yaptıysan onu Ezogelin'e çeviriyorsun falan.
He, ilginç, evet. Güzelmiş. Evet, ben zaten köyde büyüdüğüm için herhangi bir şey çöpe gitmiyordu, biliyorsun. Eee.
Aynen, böyle taktikler var, işte, onları yapıyorlar. Ya, gitmemesi de lazım. En doğru olan bu ama işte bazen insan şey oluyor. Bu konfor alanına alışınca 4. günde, eee, artık, ya, diyorsun ki: "Üf, işte bu fasulyeyi mi yiyeceğim yine?" Ama yemen lazım, yani, çünkü 4 günlük yapmasaydın o zaman, 2 günlük yapsaydın. <chuckles>
Tabii ki. Öy Kesinlikle. Aynen, kesinlikle. <chuckles> Ben o yüzden dikkat ediyorum, biliyor musun? Mesela, dediğin gibi sadece tekrardan değil, bir de, eee, miktardan da çok hoşnut değilim genelde. Mesela, eee, dedim ya küçük kardeşim, tekrar ondan örnek vereyim. Adam 6 tane yumurta, 7 tane yumurta, 8 tane yumurta yiyebiliyor ya. Ben sadece yersem derim ki: "Tamam, 2 tane yumurta yiyeyim. Yanına biraz peynir yiyeyim. Sonra biraz sucuk falan olsun ya da başka bir şey olsun." Hani proteini öyle kapatırım ama o tek şeyden hepsini alır. Eee, onun da farkı var.
Hı hı. Hı hı. Of. Tabii. Hı hı. Ya, ama o da çok, nasıl yiyebilirsin, 6-7 yumurtayı? Ya, ben zaten yumurtaya karşı çok ön yargılıyım.
Sporcu ya o yüzden aslında, iii, aynen ben yumurtayla çok, eee, aram iyi değildir. Yerim ama yani, eee, zor. Yani, keyifli olması gerekiyor ve güzel olması gerekiyor ve az olması gerekiyor ve her gün, her gün değil, yani, o kadar. Bazen aynen. Tekrar oluyor ama böyle arada bir, hani, değiştiriyorum onu çünkü dediğim gibi böyle çeşitlendirmeyi Eee, yemek yaptığımda da genelde abartmıyorum ama en az 2 çeşit. Hani, 2 çeşit dediğim şeyler. Yani bir ana yemek bir de yanında bir şeyler ya da ana yemeğin böyle içinde bile 2'li böyle bir oyun var. Mesela, eee, tavuk kızartıyorum, yanında pilav, yanında da salata. Ya da bazen çorba ya da işte bir şeyler. Öyle seviyorum yani.
Benim de. <chuckles> Aynen. Hı hı. Evet. Aynen. Hı hı. Tabii, tabii, en güzeli. E, bence de ben ben de böyle seviyorum. Öyle tek başına tavuğu yap da ye gibi birşey çok benim de hoşuma gitmez. Mutlaka bir tavuk varsa yanına ya bulgur ya, eee, pirinç yaparım. Eee, onların tadı çünkü iyi oluyor. Salata zaten, hani, başyapıt olması lazım.
Aynen, zor. Aynen. Tabii, salatayı çok seviyorum ben, mesela.

ve yerdi. Ve bu böyle özel bir şeydi ama şu an, hani, evinde oturuyorsun, günde 3 defa yemek siparişi veriyorsun. Bunu da yaptığım oldu, yani. Eee, o da ilginç bir şey, değil mi? Çünkü, iii, tarihin boyunca, yani, genlerine işlemiş bir şey var. Yemek yaparken insan bi bir şeyler hissediyor. Kendini yemek yemeye hazırlıyorsun, falan. O çok farklı bir hissiyat, bence. Bir de, yemek yapmak benim için biraz aktivite ya. Ben zaten, mesela, çok yorulurken, falan, böyle biraz dinlenme gibi oluyor, bazen psikolojik olarak. Eee, bir şeyden şeyler dinliyorsun, bir şeyler izliyorsun, dans ediyorsun vs. bilmiyorum. Keyifli oluyor. O vaktim olmayınca da gerçekten çok zor. Aynen. Vaktim olmayınca da çok zor, yani, hiç uğraşasım yok, ka bazen.
Hı hı. <chuckles> Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle. Ya... Hı hı. Tabii ki. Ç Kesinlikle çok büyük bir stres atıyor. Hı hı. Ya ya, vaktin yoksa artık şey diyeceksin, hani: "Vaktim yok. Eee, bugün gideyim, dışarıdan yiyeyim." Onu söyleyeceksin. Zaten dışarıdan yemek yemenin, böyle, en muhteşem yanı ne diye sorsan: hiç uğraşmaması ve, eee, bula ben mesela bulaşıktan nefret ettiğim için o yüzden sürekli bulaşık diyorum sana, eee, bulaşığının çıkmaması. Yani, yiyorsun, peçeteyle ağzını siliyorsun. Hadi görüşürüz. Bu kadar. Eee, o yüzden benim en sevdiğim yanı, o mesela.
Aynen aynen. Aynen, ben de onu seviyorum. Bir de şöyle bir şey var: Eee
Hı hı.
yemek yapmak birazcık daha çok iştahımı açıyor. Eee, bazen tam tersi etkileri oluyor insanlara ama, yani, eee, dediğim gibi en önemlisi herhâlde o benim için. Yani, içinde ne olduğunu bilmek de var, değil mi? Dışarıdan yediğin yemeklerin çoğu artık içinde ne var ne yok bilmiyorsun ya da kullandıkları malzemeden çok me memnun değilsin vs. O da çok önemli, değil mi?
Hı hı. Tabii. Hı hı.